Sí, claro. En Venezuela, eh, aparte de los aguinaldos, que son canciones, normalmente, dirigidas al niño Jesús, eh, recuerdo una muy tierna, que se llamaba Niño Lindo, que era la que le cantaban más a los niños chiquititos y era como una canción que se le cantaba al niño Jesús, antes de ponerlo en el nacimiento. Era una canción, como una canción escolar, pero pero basada en el niño Jesús y esa la enseñan, pues, las abuelitas a los chiquitos y los chiquitos, pues, cuando van creciendo a sus chiquitos y así, es muy tradicional. Y también en Venezuela hay una música que se escucha solamente en la época navideña solamente no, se escucha más en la época navideña, que se llaman gaitas. Las gaitas son un tipo de música, eh, con muchísimo ritmo, que se hace en una región de Venezuela llamada Maracaibo, el estado Zulia, y y en Navidad se escucha en todo el país, y y es un tiene un m ritmo muy contagioso y, por lo general, es la música que acompaña, pues, cualquier celebración navideña, cenas, eh, cualquier cosa, cualquier reunión familiar, pues, siempre está acompañado de la gaita.
Okey. Okey. Sí. Okey, qué chistoso que además tenga el nombre de un instrumento, eh, europeo, ¿no?, de un instrumento inglés.
S Sí, pero suena totalmente diferente, ¿sabes? No suena al al sonido del instrumento de la gaita. Esto es más un un sonido entre no sé si tendría que ver como un poco de entre salsa y merengue, tal vez, es un es un sonido de de ¿Sabes lo que es un Cuatro? Lleva mucho sonido de Cuatro.
Sí. Okey. Okey. Sí, sí, sí, es un sonido más rítmico, más guapachoso, más Okey. Más alegre. Sí. Okey. Oye, y cuéntame, ahora con estas cuestiones modernas, con todos estos cambios, eh, ha habido una gran migración en en tu país, eh, ¿sientes que ha habido cambios en estas tradiciones?
Ajá. Ajá. Más alegre, sí. Es más alegre, sí. Totalmente. Sí.